ああ、そうですよね、なんか、私もちょっとそろそろ、あの、体力が、もう、あの、中年になってきたんでなってるんで、あの、ちょっと体力が、あの、やっぱり故障とかしちゃうんですよね、すぐに。すぐにって言ったらあれですけど、だから、あの
うーん。 <laughs> <laughs> ああ、はあ。
ターボールだったら、そんなにラケット振ったりとかにも、ねえ、あの、負担が <chuckles> ないんじゃないかなって思ったりしているところです。今。
うん。 うん。 うん、ふんふん。
はい。
どうです？なんかお友達と仲良くなって、あの、家族
うん。
喧嘩とかして、きあの、どうやって気持ちを伝えてますか？なんか、私さいさっき、今日、今朝なんですけど、あの、知り知り合いっていうか、お友達が
はい。 うん。